Alam mo, nakakapagod din talaga na, pagkatapos ng ng trabaho. Actually, the whole, the the whole time na, halimbawa sa isang araw, eh
Mm. Okey.
halimbawa, gigi 'yung ganito 'yung nagiging routine namin na 7:00, na, ah, I I mean 6:00 pala ng umaga, eh, kailangan mo ng gumising at maghanda para sa pagpasok ng mga bata. So, magkatuwang naman kami ng misis ko. Tapos, eh, kailangan before 7:30, eh, um, ma andon na 'yong bata, mga bata sa sa school. Tapos, by, um, since thankful naman ako na kahit work from home, eh, flexible naman 'yung Australian client ko or Australian, im um, company. And, um, pagdating ng ano, ng 10:00, kailangan ng maghatid, ay magsundo. Tapos, babalik ulit sa trabaho. Na may mga couple of meetings. Tapos, siyempre, mangyayari, um, thankful naman ako sa miss ko na, nag-a-ano siya, na toka-toka kami ng gawain at at responsibilities. So, badi ah, 'yung ini-expect ko da dati parang, um, by 6:00 dapat na kapag ano na ko, naka-out na ako kaso nga lang, dahil maraming mga kailangang gawin sa sa bahay, sa sa trabaho. So, nag nag nag-go, go beyond ako ng, la 7:00 o 8:00 ng gabi. So, nakakalungkot na hindi ko nailalabas 'yong mga bata. Tapos, 'yung wala ka na ring time para sarili mo, um, pagitan ng madaling-araw, nakakatulog ka na. So, nalulungkot ako na hindi ko nabibigyan na ng enough time 'yung sarili ko. Lalo na 'yung sa misis ko. Um, may
Mm. Mm. Mm. Yes. Mm. Iyon. Mm. Okey. Mm. Mm. Hmm. I see. Mm. Ah.
parang, paano kaya makakapagpahinga lalo 'yong utak ko, isipan ko 'no?
Hmm. So, alam mo marami naman talagang bagay na ano, na iniisip ang isang tao. So, normal lang din 'yan. Talagang hindi maiwasan dahil sa, ah, iba't ibang responsibilidad sa buhay kumbaga hindi naman kasi madali ano, lalo na kapagka maraming hina-handle. So, naintindihan kita. So, bale anong ano oras ka sa tingin mo na pinaka-ano, best para sa'yo na makapag-rest? Gusto mo ba, ah, pagkagising sa umaga, ah, makapag-rest ka o mas gusto mo sa gabi siya i-spend?
Mm. Siguro, parang nasanay na ako na ano, yung parang, ah, arangkada ka kaagad sa umaga na kasi routine na siya, eh, 'di ba? 'Pag routine mo na, ano ka na, eh, parang autopilot ka na, eh. So, ah, sana makapagpahinga din at makapag-quality time din kasama yung misis sa kasi alam mo yung parang, um, siguro may bearing din naman, na yung panganay namin, eh, nasa spectrum. So, dahil hindi ko nga siya nailalabas, eh, ang active ng ng isipan niya, na talagang playtime pa rin hanggang hanggang hating gabi. And, na naaasar ako kasi, um, parang 6 na oras na lang itutulog niya, eh, di ba dapat ang bata 9 hours yung tulog. So, hindi na namin nagagawa yung tulad ng dati na 9:00, um, nakaka nakabihis na siya. So, yung gano'n ba, na dapat sana by pagdating ng may, ah, 12:00 o, e 11:00 eh, time na namin ni misis para sarili namin, at sa isa't-isa. So, parang na lalo ako pang napapagod.
Mm. Mm. Mm. Hmm, okey. So, ayan ano, talagang, ah, may mga pagkakataon na hindi talaga maiwasan, ah, hindi naman sinasadya pero, ah, gusto na gusto pa rin naman. So, maganda 'yan ano, kasi naiisip mo yung hindi lang sarili mo, pati yung pamilya kumbaga parang, ah, hindi ka pa rin talaga totally kinain ng sistema 'no, so para, ah, <chuckles> para maiwasan yung ganiyan ano, so isipin mo din kung ano ba yung common time ninyo kung kung sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Kasi may mga work from home naman, ganiyan. Eh, mainam na dun talaga ma ma ma-decide ano, so, ah, bigyan kita ng option ano. So, halimbawa sa umaga, ah, ah, nakakapagsabay-sabay ba kayo ng meals like, breakfast, lunch or dinner?
Mm. <chuckles> Kaya nga, eh. Oo. Um, ’pag breakfast, ’yong bata lang talaga kasi ’di kami talaga kumakain ng breakfast. So, ang mangyayari brunch kaming dalawa, tapos sabay 11:00, pagdating dito, do'n ulit do'n do'n kakain na ng lunchtime. Tapos ’pag dinner naman sabay-sabay din naman kami, and, ah, add ko lang din na parang, um, since, um, breadwinner, solo breadwinner, um, ’yong parang, na nakakapagod din na maghahanap ka pa ng sideline, para matustusan ’yong mga pang-araw-araw na, gastusin, ’yong mga pambayad sa OLA, ’yong gano'n ba? So parang nakakapagod talaga ’yong, sobrang pag-iisip, sobrang pagtatrabaho.
Hmm. Ah, so, ibig sabihin talagang ah, ’yong mga bagay na ’yan ay ano, ah, kinakailangan talagang pagtuunan ng pansin ano, kasi ano eh, lagi mong tatandaan na ’yong pamilya siyempre first naman din talaga, ’no? Kaya nga naiisip mo ’yong sa trabaho ’yon ang inuna mo eh, kasi para sa kanila, kaya lang, ah, hindi rin maganda kapagka nagkukulang ka na ng atensyon. So dapat balance pa din. Hindi naman ibig sabihin na parang all the time eh, super-super, sama-sama ’no? So kailangan magbawas ka. Ibig sabihin mag-aallot ka talaga ng time for your family especially ngayon ano, ah, Christmas season. So, um, para naman hindi masyadong ma-feel na guilty, ’di actually siya more on feel guilty eh, more on do’n sa concern sa tao kasi, parang in the long run, lalo na kung bata pa ’yong ano, 'no, ’yong involved, eh, maiisip niya na hanggang sa paglaki and maaaring magkaroon ’yon ng impact, ’yong tinatawag na domino or butterfly effect ano? So, dapat um, maisipan mo ng paraan. So ayan, dahil nab nalatag mo ’yong mga impormasyon, ang maibibigay ko na lang din sa’yo ay, during weekend, ano? So sa weekend ba may makakapag-allot ka naman ng proper time para sa kanila?
Oo. Oo nga eh. Mm. Oo nga eh. Mm. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Ah, oo, 'pag ah, kumbaga parang halimbawa, um, kahit na ba weekend, eh, gumigising pareho ng ng maaga, dahil sa mga sidelines na kailangan kong, ah, atupagin. So pagdating ng ng tanghali 'pag nagising 'yong mga bata, talagang
Mm.
Ako din nakatoka sa kanila ng araw na 'yon, ng Sunday ah, Saturday, Sunday, para, <swallows> 'yong misis ko naman kung meron siyang gustong gawin, ah, tapusin para sa accessories, ah, side ah, shop niya, eh, magagawa niya 'yon. So, talagang ni-lo-look forward ko rin talaga 'yong weekend para, um, bonding naman namin as, ah, <swallows> pami as pamilya.
Okey. Mm. Oo. Mm. Ayun. Kumbaga parang, ah, yun pala mga nagbibigay ka pala ng ample time ano. So, ayun, ah, buti 'yan ano, nalalaman mo 'no, na kahit 'yan, na may mga side hustle ka ng weekend, na kailangan ano, kailangan, ah, mabigay mo yung mga bagay-bagay. Kasi ano, eh, um, yung mga bagay na 'yan, ah, mahalaga, eh, kumbaga parang yung yung trabaho, nandiyan na. Tsaka kung kung ma maba magi-give up mo naman siya, hindi mo na magi-give up totally. So, ah, kung tingin mo, kulang pa yung ano, pag-a-allot mo, eh, maaari mo pang dagdagan ano, so para naman, ah, mas mas ma-feel na hindi naman ikaw ay basta s laging busy ganiyan, so yung yung ganun kasing ano, mentalidad, eh, hindi lang siya sa mental health nakakaapekto, pati sa physical. Kasi kung magsusunod-sunod ka ng all over the weekend ta's mag-overflow ng all over the weekend, eh, ano pa rin, talagang hindi magiging okey yun.
Hmm. Mm. Kaya nga. Oo. Mm. Kaya nga, eh. Hmm. Tsaka ano rin, eh, tama tama naman yung binibigay mo na na na na na payo, and nag-a-agree ako diyan. Tsaka na na na nakakagulantang din na wala kasi sa wala kasi kaming matinong salamin dito kasi 'di ba, usually yung salamin nasa banyo o kaya sa kuwarto. So, isa lang yung salamin namin dito sa may banyo. Tapos hindi pa siya, um, ample at wala pa wala siyang ample lightning, so, ah, lighting. Um, alam mo yung pagtingin ko sa salamin dun sa department store nung nagpunta kami. Alam mo yung, ah, nagiging kamuka ko na si ano, yung yung noo ko, para ng kay Eddie Garcia <laughs> o kaya yung sa mga pugs, yung daming linya, daming, ang daming kulubot. So parang, grabe. Ito ba yung nagagawa ng sobrang trabaho, sobrang alala, alam mo 'yon.
Hmm so.
So, paano kaya 'yung, pa'no ka kaya talagang pa'no ka pa mag ah, makakapag, ah, pakalma ng utak?
So, 'yung mga ganyang bagay talaga 'no, ah, maraming mga paraan, ah, para makapag-ano rest ang utak 'no. So pwedeng magpahinga ka, so 'yung pagpapahinga mo kasi dalawa 'yan eh, pwedeng exercise at pwede na namang meditation. So magsimula muna sa pagme-meditate ano. So, ah, tuwing umaga, siyempre pagkagising mo 'no, 'wag munang hahawak muna ng mga gadgets ano, mainam na, ano, 30 minutes, ano ah, maging mindful lang sa ano, sa paligid ganyan. So kumbaga parang, ah, pikit ka muna, hingang malalim, tapos pwede kang makinig ng mga ano, relaxing na mga, ah, ASMR, na 'yung mga patak ng ulan o 'yung mga papakinggan mo sa mga spa, ha, na tunog. So ma magiging kalmado ka nun, so 'yun ang isang form of relaxation. Pangalawa, pwedeng physical ano, so pwedeng mag-ano lumabas ka diyan sa inyo, mag-jogging. Oo kumbaga, 'yung pagjo-jog naman ay ano, mainam din sa sistema. Kumbaga parang, ah, makakapag-relax-relax ka, kasi kapagka nag-jogging, so, ah, more on physical 'yun eh, at saka at the same time, makakuha ka pa ng vitamin D sa araw, ano. So 'yun ma, ah, 'pag may ganun dapat kasi maano mo na yung sarili mo eh, kumbaga parang nakakalimutan mo na din dahil ng trabaho. Um, hindi mangyayari 'yung nangyayari ngayon kung meron kang proper time sa sarili mo, and at the same time mas makakaisip ngayon ng paraan para magkaroon ng bonding sa family.
Mm. Mm. Oo. Mm, tama. <laughs> Oo nga 'no. <laughs> Oo nga eh. Oo. Mm. <laughs> Kaya nga. Oo. Oo tama. Tsaka okey 'yung idea mo na, na 'yung mga white noise mga, ambient noise. Eh masubukan ko nga 'yan at ng makapagnilay-nilay talaga at ma-recharge naman 'yung utak ko. Kasi, ah, kahit 'di ba, nakakapagpahinga ka nakaupo ka lang, pero 'yung utak mo gumagana eh, para siyang gears tuloy na kinakalawang. So parang sobrang salamat sa oras at ah, mga payo mo.
Mhm. Hmm okey. So lagi mo ng tatandaan ano, na talagang buhay ay ganyan. Pero mas mainam pa rin kung ano, ah, i-live natin 'to ano, to the fullest, ayan.
Mm. Kaya nga eh, salamat!